Tính ra là có lợi ghê á chứ. Mình vừa coi mình thấy cũng thân thiện, cũng vui, mình coi để giải trí một phần, cái phần khác mình cũng thay đổi bản thân nhiều ha. Ừm, nhưng mà bạn có giới thiệu cái kênh, kiểu như là, gọi là, tâm huyết của mình cho ai chưa?
Ừm. Ừm. Đúng rồi, tiện. Có nha. Là hồi xưa là chưa có ở chung nhà, thì mình với lại người yêu của mình là mạnh ai nấy coi, ai thích coi cái gì coi cái đó, nhưng mà từ lúc mà về chung nhà xong rồi ổng bị ổng bị mình lây á bạn, kiểu, mình bật mà mình bật loa đó, cố tình cho nghe đó, xong rồi từ từ cái một ngày mình đi làm về, cái mình thấy ổng mò mò vô ổng tự coi đó, <chuckles> là bị mình lây đó. Ừm, ừm.
Ờ. Ừm, ừm, ừm. Ừm. <laughs> Ờ. <laughs> Tự dính luôn. <laughs> Ừm.
Đúng.
Ừm, mà ngoài người yêu bạn ra đó, thì bạn có giới thiệu cho những cái đồng nghiệp hay là người thân của bạn hông?
Ờ. À, có một cái rất là hay là khi mình đi làm á, mình có một đứa mà, ờ, đồng nghiệp thân thiết và gần như bây giờ bạn ấy là trở thành bạn thân của mình luôn rồi, nói chung rất là may mắn, thì có một hôm là mới kết bạn Facebook xong rồi vào trong cái cái group mà, kiểu, fan của thầy ở trên Facebook á, mình thấy con nhỏ đó, <laughs> là là mình biết là đồng môn rồi, đồng môn rồi. Xong rồi từ đó lâu lâu, kiểu, ơ, mỗi tuần mà thầy ra một cái bài mới mà có cái chi tiết nào tâm đắc á là thường hai đứa sẽ nói về cái chi tiết đó.
Ờ. À! Ừm. Ô, <laughs> trời ơi, vậy là hợp nhau! <laughs> À, hay nha. Mới làm quen cái tự nhiên tìm ra cái điểm chung là thân nhau luôn á, đúng hông?
Đồng môn, đồng môn, ừm. <laughs>
Ừm. <laughs> À, nhưng mà ngoài ra ha, thì hông biết là bạn có biết cái, mình gọi là streamer nào hông bạn ở trên YouTube á, tại cái này nó cũng, gọi là, một cái, ờ, khá là nổi á?
À, streamer hả? Ừm, thật ra nha, mình không mình cũng là con gái cho nên là mấy cái streamer chơi game này kia thì mình cũng hông có theo dõi, nhưng mà gần đây mình coi 2 Ngày 1 Đêm thì mình khá là thích Cris Phan nha. Mình thấy bạn ấy rất là dễ thương dễ thương mà, kiểu kiểu, hông phải là người trong cái giới hài nhưng mà cái mọi cái cái hài của bạn ấy nó rất là tự nhiên, nó nó duyên dáng lắm, mà rất là người ta người ta hay chọc là Cris Phản á, nói câu nào phản câu đó. Ừm.
Ừm, ừm. Ờ. À! Ừm, ừm, ừm. Ờ. <laughs> Ừm, vậy hông biết là bạn đó trước khi tham gia cái chương trình đó đó bạn, thì bạn đó làm cái gì ha?
Ừm. Ừm, theo mình biết thì Cris Phan cũng là một cái streamer rất là nổi tiếng ở Việt Nam, cũng là hay stream ờ, hình như là bạn ấy hay stream game ấy bạn, chơi game á này kia, nhưng mà rất là tiếc là mình hông có đam mê với game, nên là mình hông có coi stream game của bạn ấy.
Ờ, về mảng nào hả bạn? À! <laughs> Ừm, ngoài cái về game á, thì còn có nhiều cái lĩnh vực khác như là người ta có thể là người ta đi, ơ, ờ, làm chương trình thực tế hay này kia á bạn, thì bạn có biết ai ngoài khác nữa hông?
Ừm. Đúng rồi.

Ờ, thật ra là hồi trước là mình hổng thích coi YouTube đâu, kiểu, mình coi YouTube là mình bật lên để nghe nhạc thôi. Nhưng mà sau này khi mà mình tìm được Spotify ấy, thì mình lại chuyển hẳn qua để nghe nhạc trên Spotify, vì nó chuyên dụng hơn. Là kênh YouTube thì tính ra thì nó cũng hơi bỏ xó một xíu, nhưng mà, kiểu là, ờ, khi mà mình đi làm á, xong rồi mình có những người bạn mới thì họ rủ là cùng nhau đăng ký YouTube Premium, thì từ lúc đó là mình mới bắt đầu là để ý s dùng dùng nhiều hơn á, và cũng vô tình thôi ừ, vô tình. Ừm.
Ồ. À! Ừm, ừm, ừm. Đúng rồi. <laughs> À! À, tức là mình cũng vô tình thôi, mình được bạn bè rủ thôi, đúng hông? <laughs>
Ừm. Ừm, còn cái kênh mà web, a, Web5Ngay của thầy mà mình tìm được là cái lúc đó mình nhớ là mình đang khá là tiêu cực trong cuộc sống, vì mình vừa mới bắt đầu một cái công việc việc mới, và lúc đó là cái mối quan hệ tình cảm của mình nó cũng ừm, không OK á. Thì lúc đó là mình bị mình bị rối loạn lo âu, nên là mình nhớ mình nhớ mang máng là mình lên YouTube, xong mình tìm cái từ khóa "Làm sao vượt qua lo lắng?" Cái mình thấy kênh kênh thầy á, coi xong dính tới giờ luôn.
Ừm, ừm. Ừm, à, áp lực ha! Ôi trời, nhiều nhiều vấn đề luôn á! Ừm, ừm, ừm. <laughs> Đúng đúng cái thời điểm mình đang cần luôn ha bạn? Ừm. Vậy hông biết là bạn coi từ cái cái trang, a, của thầy ra đó, thì bạn thấy là nó ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của bạn ha?
Ừm, ừm. Ừm.